Mmh, mmh, mmh mh. Bah, justement, ça aussi, ça marque, hein. Moi, j'ai été un professeur, comme ça de maths, heu, que j'ai eu en 1re, heu, il était comme ça et heu et en fait, ça m'a fait plonger en maths et maintenant, heu, les maths, heu, je suis, heu, excessivement mauvais, alors que, heu, quand j'étais, heu, bah, enfin, toute mon année toutes mes années dé de d'école, heu, de de la primaire jusqu'à la de la 2nde, bah, j'étais très bon en maths.
Est-ce que? Ouais. Ouais bah oui, hein. Ah comme quoi, la différence entre un bon et un mauvais prof, elle est plus que fondamentale, elle est énorme.
Ouais. Mouais. Mmh mh, mmh, mmh mh et heu, c'est vraiment, heu, c'est vraiment balèze. Donc voilà, donc, heu et ce prof-là, bon c'était très drôle, heu, on jouait aux épées avec, heu, avec les règles et tout avec lui. Mais avec les règles, tu sais, de 1 m, les règles jaunes là, tu sais?
Ah oui, à ce point-là? <chuckles> De ah oui, de 1 m en plus, celles-là? <laughs>
Voilà les les les grosses règles jaunes-là qui sont au tableau, heu, ouais c'était c'était c'était assez rigolo, ouais.
Mais s'il se faisait attraper, il se faisait tuer par l'inspecteur, non?
Meuh, il y a pas d'inspecteur, heu, on était dans la classe, heu, tranquille. Mais c'était s ouais, mais c'était franchement, c'était génial. J'ai vraiment que des bons bons souvenirs avec ces profs-là, en tout cas.
Ouais c'était entre vous, heu Ah c'est génial. Bah si si jamais tu le recroises dans la rue, qu'est-ce que tu lui dirais? Ja sou avec un grand sourire, j'imagine.
Ah, bah, oui, bah j'ai déjà recroisé des profs, ouais, bien sûr, c'est c'est génial quand tu les recroises. «Ah comment ça va? Alors?» heu bah et du coup, ils te disent: «Mais qu'est-ce tu deviens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Heu, na na na, heu», heu, ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Mmh.
Bah, voilà, c'est encore une preuve, hein. Même hors contexte scolaire, quand il te croise, il s'intéresse encore à toi. Parce que, vraiment, il aime les gens.
Et il se rappelle aussi de toi.
Vraiment, il se soucie, vraiment il s'inquiète, hein. Un peu comme un 3e parent si je puis dire.
C'est ça. Carrément, c'est vraiment, heu, c'est c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
Comme quoi, c'est important les professeurs dans la vie. En tout cas je te remercie, ça m'a fait beaucoup rire pour le coup ton histoire et c'était très intéressant au passage. Merci beaucoup à toi.
Mouais m Et bah, écoute, heu et bah écoute, je t'en prie, heu, je t'en prie. Moi aussi ça m'a fait rappeler, heu, de super souvenirs en tout cas, heu, donc, heu, donc c'était vraiment, heu, vraiment top. Merci.